Sí, fíjate que qué importante es eso que mencionas, porque justamente este novio que yo tenía, pues ya éramos una pareja que vivía junta, o sea, vivíamos juntos. Si bien no no considero ahora, ya con esta experiencia, ¿no?, de más años, no considero que era una relación tan estable
Ajá. Okey.
pero pues ya vivíamos juntos. Y sí, en algún momento toqué ese tema con él esta persona y le dije: “Oye, ¿y a ti te gustaría tener hijos?”, “No, pues no, pero, pues no sé, lo pues a ver después. No, ahorita". Como que él no se sentía listo para abordar ese tema, ¿no? Pero como te digo, finalmente se tienen que, eh, hablar esos temas. Y y y dentro de eso, el hecho de que, pues a lo mejor él no pensaba lo mismo, no quería lo mismo, pues te hace pensar si si de verdad estás o no en la relación adecuada. Y lo que mencionas hace rato en tu pregunta sobre temas económicos, laborales, salud, pareja, eh, etcétera, también eso es un factor bien importante, porque yo por mucho tiempo que est o sea, estuve un tiempo con esta persona, y yo por mucho tiempo y él nunca me compartió que él tenía temas esquizofrénicos y estuvo medicado tiempo atrás.
Ujú. Claro, tocar los Ujú. ¡Guau, <gasps> guau! ¿Y nunca sospechaste, bueno, a lo mejor no esquizofrenia, pero que tuviera algún, eh, desbalance emocional o nunca notaste algo raro? Okey.
Sí, precisamente. Es que había muchos como red flags o o o señales donde yo notaba como esos temas emocionales, pero, pues, yo no lo asociaba con una esquizofrenia o un tema, e eh, de salud mental, porque, pues, finalmente, si nunca has pasado por una persona así, pues no sabes detectar ese tipo de señales, pero son factores
Ujú. Claro. Sí, claro, no te lo preguntabas.
No, claro, pues tú dices: “Ay, pues es que se se le aloca luego, ¿no?, se le bota la canica, pues, claro, este güey está bien loco".
Sí, ¿y cómo fue que te diste cuenta o o o ya que estabas embarazada él te lo dijo?